Bisa bisa, kebetulan bisa. Mhm.
Oh, gitu. Oh, udah kalau bisa berenang itu berarti aman kan tapi jangan sampai pas berenang di laut hiunya datang kan? Waduh bahaya kan.
<laughs> Nah, itu sih, Kak. Kalau aku mungkin kalau ngomongin soal laut itu kalau renangnya okelah tapi suka, s apa ya, parno sendiri gitu loh, Kak, hiu-hiuan dan segala macem.
Mhm. <chuckles> Iya betul, memang memang apalagi laut itu kan de banyak kadang ya, kadang, bukan banyak sih, kadang-kadang bikin mengejutkan juga kan. Wah kita lewat di laut itu, "Wah! Wow, kok ikannya besar banget ya?" Eee, kayak gitu kan biasanya kita terkejut seperti itu kan? "Wah ikannya lompat," gitu kan, "wah, pausnya ada," gitu kan. Wah <tsk> banyak kejutan sih kalau di laut seperti itu, apalagi kalau kita mancing kan hah?
Serem soalnya. Mhm mhm, ya. Betul sih. Oh heeh heeh. Bener bener. Mhm mhm. Wih wih! Kakaknya pernah lihat paus? Pernah lihat paus tuh, Kak?
Pernah, Kak. Pernah lihat paus gitu kan, heeh. Jadi pausnya lompat, gitu kan. Wah, <tsk> nggak lompat ng nggak lompat kayak, eee, lumba-lumba nggak, tapi kan dia muncul dari bawah naik ke atas gitu kan, heeh, pelan-pelan gitu, heeh. Seru sih, seru, mengejutkan juga yang seperti itu. Mhm.
Wah! Wih. Heeh heeh heeh. Iya iya, bener bener. Wih! keren banget sih, Kak. Mhm mhm mhm. Bener bener beret. Kalau aku ya, Kak, eee, ngomongin soal hobiku yang, eee, nge-baking tadi. Itu salah satu pelajaran atau apa ya, pandanganku tuh tentang baking itu bener-bener terbuka sih, Kak. Yang pertama terkait ternyata dulu tuh aku mikir bikin kue itu ya udah tinggal ngaduk-ngaduk tepung segala macem jadi, gitu kan ya? Mhm.
Mhm mhm. Heeh. Heeh. <laughs> Itu mungkin ku yang dulu-dulu kali ya, mungkin waktu bikin kue bareng mama atau ibu gitu kan.
Nah, bener banget. Tapi ternyata yang aku lihat ada tekniknya nih nge-mixer itu nggak boleh yang apa ya, bukan nggak boleh sih lebih tepatnya satu kue itu teknik mixer-nya itu beda gitu, terus
Mmm. Heeh. Oh, uh ada yang butuh, eee, apa ya, encer gitu, ada yang butuh yang kayak, apa ya, yang agak karas kasar-kasar gitu. Ada juga yang seperti itu ya?
Mhm. Betul. Bener! Betul, betul banget. Ternyata emang nggak semudah itu, mer makanya mungkin beberapa orang tuh butuh sekolah kali ya, Kak, untuk mengetahui teori-teori baking pada umumnya gitu. Jadi bener-bener pandanganku terhadap orang-orang yang mendalami perkue-kuean gitu, itu sebenarnya lebih terbuka. Ternyata emang sesulit itu dan selama itu bikin kue itu, mhm.
Ah. Oh iya. <chuckles> Betul. Mmm. Mhm mhm. <chuckles> Iya, kalau kita kan biasanya tinggal makan aja kan, "Wah <tsk> kuenya enak ya enak ya? Wah, e kuenya nggak enak ah, <tsk> kuenya enak ini, wah," misalnya kan seperti itu kan?
Bers <laughs> Bener. Betul banget. Jadi emang, apa ya, eee, ternyata hobi itu sendiri itu ya tadi sih, Kak, bisa jadi suatu yang menghasilkan sebenarnya. Sama kayak Kakak tadi ya, ketika, eee, mungkin Kakak mancingnya itu bener-bener yang di tengah terus laut dalam gitu ya, itu kan pasti ikannya yang didapat nggak nggak semudah yang kita dapetin di pantai pinggir-pinggir gitu kan Kak, sebenarnya?
Mmm, mhm. Iya, heeh. <chuckles> Iya, betul, betul banget. Harganya juga pasti mahal kan?
Mhm.

Kalau orang, biasanya, mancing, kan, di pinggir-pinggir sungai, atau kolam-kolam kecil, gitu, kan, biasanya? Tapi, kalau mancing di tengah sungai itu yang mengejutkan, biasanya. Karena, apa ya, kita dapatnya, kan, ikan-ikan besar, gitu, kan. Ika ikan laut yang berukuran besar, kan, biasanya. Nah, pas kita tarik itu, wah, tarikannya itu lumayan berat, kan. Pas naik ikannya, wah. Benar-benar berat, ikannya, benar-benar besar, gitu, kan. Itu yang mengejutkan, biasanya, sih, Kak. Mhm.
Wih! Benar benar benar benar. Heeh? Wih. Benar benar benar benar. Paham paham paham. Mhm mhm. Kakak, nih, biasanya dapat ikan apa, nih, kalau boleh tahu?
Oh, ikan apa, namanya, ya? Kalau jenis-jenis ikan, saya lupa namanya, gitu, kan. Tapi, kalau bentuknya, banyak, sih. Ada yang warna merah, terus ada yang siripnya panjang, gitu, kan. Wah, macam-macam, sih, ikannya. Pokoknya tapi ukurannya jumbo, sih, rata-rata, kalau di laut itu ukurannya rata-rata besar, sih. Heeh.
Mhm mhm mhm. Wah. Heeh heeh. Wih. Wih, ekstrim sih, Kak, menurut aku. Karena, biasanya, yang aku tahu, orang-orang mancing itu di empang, gitu, lho, Kak. Yang emang heeh.
Heeh? Iya, di empang pinggir sungai, kan, gitu, kan? Mmm, ikan-ikannya kecil, kan, biasanya. Heeh. Di laut itu kalau mancing di laut itu, butuh be eee, bukan butuh 1 2 jam, gitu, enggak. Kalau mancing di laut itu, butuh waktu sampai 3 hari, minimal, gitu.
Benar benar banget! Kakaknya sampai ke laut? Wah. Mhm mhm. Heeh, benar benar benar. Wow! Berarti Kakak juga selama itu?
Iya. Iya. Enggak, maksudnya kan pe dalam perjalanannya, kita berangkat pagi, gitu, kan. Sampai di tengah laut itu, mungkin malam, gitu, kan. Ah m lanjut m mancingnya, eee, 2 malam, besok setelah itu baru pulang. Kan, jadi, butuh banyak waktu. Karena kalau ki misalnya, datang malam, terus kita mancing sebentar, langsung pulang, kan, kita kayak rugi, gitu, kan.
Oh, oke. Mhm mhm. Oke. Oke. Oh, wah. Heeh heeh?

Wah, kebetulan aku, nih, suka masak dari kecil, ya, Kak. Jadi mhm, dari kecil.
Ah, dari kecil, ya. Tapi pertama kali bikin resep seperti itu yang kue-kue itu kapan? Atau waktu masih oh, SMP, ya.
Hai. Heeh heeh. SMP, deh, keknya, Kak. Mhm mhm. Jadi iseng aja waktu itu bikin. Kakak tahu churros?
Mmm. Heeh. Apa itu?
Itu, tuh, kayak jajanan apa, ya, donat tapi dia memanjang terus digoreng, gitu, loh, Kak.
Oh, berarti ada topping-topping-nya juga, ya?
Terus nanti. Mhm, benar benar banget, ada berbagai macam topping juga, gitu. Nah, itu pertama kalinya aku bikin waktu SMP. Jadi, eee, dari situ aku udah mulai pengen banget coba-coba bikin kue karena biasanya aku cuma masak biasa, kayak makan untuk sehari-hari, gitu loh, Kak.
Oh. Heeh. Heeh. Mhm. Oh. Berarti, apa, ya, udah dari SMP memang bakatnya udah ada, ya, dari kecil, ya? Wah, keren juga, sih. <chuckles> Keren juga, sih. Dan itu bakatnya masih berlangsung sampai sekarang, ya?
Mhm mhm. Iya, bisa dibilang gitu, ya. <laughs> Mmm, mhm. Ya. Nggak tau kenapa aku kayak suka banget, sih, Kak, dan salah satu ini, sih, k karena hobi itu, kan, bisa dibilang kalau diseriuskan, kan, bisa jadi mimpi, gitu, ya, Kak. Bisa jadi im mhm mhm.
Mmm. Oh, ya, bisa. Bisa jadi pengusaha itu kue, gitu, kan. Waduh. <tsk> Mmm mmm.
Benar banget. Kebetulan salah satu mimpiku, tuh, juga aku pengen buka toko bakery, gitu, loh, Kak.
Woi, amin amin amin, gitu, mudah-mudahan tercapai, ya. Iya, mudah-mudahan tercapai, kan.
Amin amin, ya Allah, amin. <chuckles> Benar. Betul banget. Jadi kayak, eee, mungkin bisa nanti kalau aku ada waktu luang, ya, j lebih diseringkan un bikin-bikin kue, gitu, sih, Kak. Semoga. Kalau dari Kakak sendiri ada nggak hobi yang apa, ya, sering Kakak lakuin, gitu? Aku pengen tau juga, nih. Mmm.
Mmm. Oh, iya. Amin amin. Heeh. Dan mengejutkan, ya? Harus mengejutkan berarti, ya?
Boleh, kalau ada yang mengejutkan.
<laughs> Mungkin hobi apa, ya, yang mengejutkan, gitu, ya? <tsk> Hobi kalau sering, sih, hobi mancing kali, ya, menge mengejutkan. Mengejutkan ap kenapa mengejutkan? Karena apa, ya? Mengejutkan karena lokasinya kali, ya. Lokasinya yang nggak biasa. Jadi lokasinya itu di tengah laut gitu, kan.
Mhm mhm, apa, tuh? Oke. Perlu kenapa, tuh? Oh, gitu.